Oh, sinon je leur mets la vidéo des enfants qui sont mal nourris.
Non, je rigole. Non, mais je leur explique, je dis: «Oui, bon, allez j'ai fait l'effort de faire à manger, il faut manger et tout machin. Bon après de toute façon il y a il y a rien d'autre, hein!» <chuckles> parce que j'ai j'ai c'est pas que j'avais pas de pas leur laisser le choix, c'est surtout, heu, de respecter, en fait, la personne qui a fait à manger, tu vois et heu, surtout que, voilà, ils sont bien lotis et qu'ils auront le droit de manger alors qu'il y en a qui n'ont pas ce cette chance-là, tu vois?
<chuckles> Ouais. Non, parce que mon Ouais, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, exactement, c'est c'est vrai ce que tu dis, ouais.
Hein, hein. Mmh mh. Parce que je vois aujourd'hui des parents qui, heu, disent: «Oh, mais ils mangent pas ça, ils mangent pas ci.» heu, bah en fait, si il peut, tu vois. C'est
Ouais. Oh, c'est juste que ouais. C'est juste que que mon fils il est il a de l'autisme alors heu, pour manger il est un peu compliqué mais sinon ouais.
Je sais pas. Ouais, je peux comprendre, mais si ses enfant il est il a pas de de enfin, de trucs, heu, spécial, spécifique, tu vois ce que je veux dire, heu, ben, si c'est un truc que toi tu peux manger, en fait, c'est mangeable, tu vois et, c'est tu sais il y a pas de il y a pas vraiment d'excuse à un enfant qui dit: «Ah, j'aime pas les épinards.», tu vois?
Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, mais il a pas goûté, il faut goûter avant. <chuckles>
C'est ça, en fait, c'est juste, vis en fait, ils mangent avec leurs yeux.
Oui. Ouais, ouais, pour
Tout ce qui est visuel, heu, c'est pas bien fait, c'est pas bien mis, ils mangeront pas.
Ouais, c'est triste maintenant tous les aliments panés, tous les aliments transformés qui heu
Mmh mh. Mmh mh. Bah, ils aiment ça, justement. C'est ça qui c'est ça qui est drôle, c'est que tout ce qui est transformé, ils vont manger mais heu, toi, tu vas leur ramener un autre, heu, poisson, heu, pané que tu as fait
Ouais. Ouais, <chuckles> ça, il le sait
ils vont te dire: «Hum, ça vient d'où ça?» <laughs>
Enfin, bon, maintenant je c'est moi qui fais ma panure moi-même et cetera, par contre, ça il le mange.
Mmh mh. Ah, c'est très bien!
Ouais.
Mmh mh.
Parce que je leur ai expliqué qu'il y avait de la poudre d'insectes dans ceux du supermarché.
Ah, ça y est, ils ont déjà mis en place?
Je sais pas, mais au cas où, je dis ça à mes enfants.
Ah, ouais, mais moi j'ai mais là ils, heu, s avaient dit, hein, heu, ça va commencer bientôt, il y aura dans les pâtes et tout ça
Ouais.
donc heu, ouais, voilà, c'est je comprends pas, tu vois.
Des pâtes aux insectes. Hum! Ouais.
Donc ça veut dire qu'il faut que même la farine, que tu vas acheter, c'est pareil, il y aura un pourcentage de d'insectes?
Ouais, non, c'est c'est terrible. <chuckles> Tu vas faire des crêpes aux insectes, heu <chuckles>
Mmh. Super et c et pour ceux qui ont des allergies, ils font comment?
Ouais, ouais, exactement. Ouais, non, là, je sais je sais pas non plus.

Bah, ça dépend. En fait, heu, j'ai honnêtement, heu, dernièrement, j'ai surtout fait avec ce que j'avais dans mon frigo, parce que des fois je récupère des des paniers, heu, tu sais de choses, heu, qui qui sont qui sont plus vendables, on va dire le lendemain, heu, parce que c'est moins cher et heu, donc parfois, bah, j'ai des choses où je je je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec
Mmh mh. Oh! OK. Ouais. Mmh mh. N ouais.
donc heu, par exemple, je sais pas, ils t'ont donné une tonne de carottes ou ils t'ont donné parfois des choses un petit peu difficiles à cuisiner, et c'est mon challenge, en fait, de trouver des recettes et de les préparer, heu, pour que ce soit bon.
Mmh mh. Tout à fait, ouais, je vois, mmh mh.
Ouais, par exemple, la dernière fois, qu'est-ce que je je crois que j'avais beaucoup, beaucoup de carottes. J'avais donc, j'avais fait un tu vois, j'avais fait de la purée de carottes, heu, j'avais fait un un gâteau à la carotte aussi.
Mmh mh. Ah! OK, c'est bon ça, le carotte cake. Mmh mh.
Une soupe, heu ouais. Mais en fait, j'avais tellement de carottes que fallait que je sois créative, et heu, après j'ai eu l'idée de mélanger, heu, et un ga de faire un autre, heu, gâteau, heu heu, carotte, heu, pomme et c'était très, très bon, avec des noix dedans.
Moi, j'aime bien ça. Mmh mh. Waouh! Ah, c'est des c'est des bons des bons mélanges ça.
Ouais. Ouais, je pensais pas du tout et internet m'a suggéré une recette, heu, comme ça avec, heu, pommes et carottes, parce j'avais plein de pommes, j'avais plein de carottes.
Mmh mh. Ah mais trop bien, heu, ts tu connais l'application, heu, Jow, enfin, un truc comme ça, et et en fait, ils te font faire de la cuisine avec ce que tu as dans ce qui te reste ou ou, heu, ouais, c'est ça je crois ou ils te font
Ah non, je connais je connais pas du tout.